Ờ, chào bạn.
A lô, chào bạn. Ừm, bạn có khỏe không?
Ừm, mình thấy là kiểu như, ơ ờ, mình khỏe. Mình cảm thấy như là, giống như kiểu, tụi mình đang ở trong một cái mùa mà chắc là mọi người sẽ đi du lịch nhiều á. Thì, ờ, hổng biết là bạn có hay đi du lịch trong năm hông?
Ừm. Ờ. Ừm, thật ra thì mình cũng rất là hay đi du lịch nha. Và cái sở thích của mình là đi du lịch, bởi vì, ờ, mình ưa ưa đi lại á, và ưa di chuyển, ưa xê dịch.
Ừm. Ồ, ừm, ừ. Như vậy thì giống như, kiểu, là cái mật độ như thế nào?
Đó. Ừm, mật độ thì mình cũng rất là thường xuyên, tức là làm việc mệt mỏi thì vào cuối tuần mình sẽ, ờ, dành ra một cái ngày hoặc là một buổi sáng chẳng hạn, mình sẽ đi đến một nơi nào đó thật là yên tĩnh để mình có thể thư giãn.
Ừm, ừm. Ừm. Ồ, cũng khá là hay ha. Mình cũng vậy, tức, là kiểu như là, mình cũng hông có, gọi là, tuần nào cũng đi. Nhưng mà, giống như kiểu, mỗi tháng như vậy thì mình đều cố gắng có một chuyến đi, nếu mà, ờ, không xa thì cũng gần để mình có thể, giống như kiểu là, xả đi những cái năng lượng tiêu cực sau khi mình làm việc ấy. Ừm, đó.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, rồi. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, bởi vì là mỗi một ngày mình làm việc sẽ rất là mệt mỏi, và mình cần phải, ừm, tức là mình sẽ cần phải đặt lại cái, ưm, ờ, reset lại cái năng lượng của mình.
Ừm, mình hợp lý nha. Mình đồng ý với cái điều này. Ồ, như vậy thì hổng biết là những những cái nơi mà du lịch như vậy thì bạn thích biển hay là núi hơn?
Đúng rồi. Ừm.

À, trên, a, miền núi thì người h ta hay gọi là tắm tiên á. Ờ. Tắm tiên là đúng rồi, là người ta sẽ mang những cái dầu gội, sữa tắm mà người ta đến đó, người ta gội đầu, người ta tắm giặt ở đó và người ta vui chơi ở đó thì, ờ
Ồ. Tắm tiên. Ồ. Ừm. Ừm. Ồ, cũng khá là hay ấy chứ. Ờ. Nếu mà tắm tiên thì chắc là mình chưa, chắc mình nghĩ là mình chưa thấy bao giờ đâu, mình chỉ thấy, giống như kiểu là, một số người, giống như kiểu là, đùa giỡn ở dưới thác nước, tắm tắm sơ sơ vậy thôi à. Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Và đặc biệt là
Mình nghĩ là chắc là, ờ, cái trải nghiệm đó chắc cũng hay á. <sniffs> Ừm.
Và đặc biệt là cái không khí thì trong lành và không hề có một cái tiếng ồn nào của xe cộ, hay là, ờm, cái, a, à, sự ô nhiễm của những cái khói bụi, nhà máy chẳng hạn, thì những cái điều đấy thì nó sẽ làm cho mình thư giãn hơn và tốt cho sức khỏe tinh thần.
Đúng rồi, đó. Ừm. Đúng rồi. Đó. Thực ra thì có một cái nữa mình cũng khá thích đó là khi đi khi đi núi á là, ờ, lâu lâu mình thấy bắt gặp những cái loại, ờ, cây rừng á, trái rừng á, trời ơi, kiểu như, mình cảm thấy rất thích luôn nha. Là những người địa phương họ chỉ mình là, ờ, những cái trái đó ăn được là, trời ơi, mình hái, kiểu như là, một một bọc cây, một một một bọc trái về luôn á, kiểu như vậy. <sniffs> Và
Rồi. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừm hứm. Đúng rồi. Nhưng mà phải cẩn thận nha, mình phải có những cái, a, mình phải có những cái kinh nghiệm, tức là có thể là từ người địa phương, hoặc là bản thân mình được hiểu. Ờ, nơi mình sẽ ăn phải những cái đâu.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, kiểu như là, mình đi với mình mình đi với người địa phương á, thì họ chỉ thì mình mới dám, gọi là, mình thử nghiệm những cái món đó, nh những cái trái đó thôi, chứ nếu hông thì chắc là mình cũng hơi bị sợ ấy.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Không là mình sẽ tức là ăn, ví dụ như nấm chẳng hạn, nấm thì cũng có rất là nhiều loại nấm, không phải là nấm mình nấm gì mình cũng ăn được, đúng không? Thế nên là mình phải có những cái kinh nghiệm trong những cái, a, à, đồ ăn, à, đặc biệt là những cái đồ ăn mà từ rừng núi rừng đó.
Ừm. Ừm. Ồ.
Đúng rồi. Và nếu mà mình đi du lịch miền núi thì, ừm, mình còn có cơ hội nhìn ngắm những cái loại loài động vật hoang dã chẳng hạn. Tuy nhiên nà khi ở chỗ mình thì, ờ, trên miền núi phía Bắc thì vẫn còn còn khỉ, à, hoặc là với rất nhiều loại chim, hoặc là những cái thảm vật, bởi vì thảm thực vật ở dưới những cái, ờm, ở rừng nhiệt đới thì người ta nó sẽ có rất là nhiều tầng. À.
Ừm. Ừm. Ồ. Ồ. Ừm, ồ, như vậy là khá là hay luôn ấy, thì, ờ Mình nghĩ là chắc là trước mỗi chuyến đi như vậy, chắc là, kiểu như là, bạn cũng tìm hiểu về cái văn hóa địa phương, cũng như là thiên nhiên cũng khá nhiều, đúng hông?
Đúng rồi.

Đúng rồi, mình sẽ phải tìm hiểu, ờ, ờ, thứ nhất là mình, ờ, mình mong muốn là, ừm, ngoài cái việc thư giãn về sảng khoái về tinh thần thì mình mong muốn là mình sẽ thứ nhất là về văn hóa địa phương chẳng hạn, mình có thể, ờ, biết được những cái điều gì hoặc là mình khám phá được những cái điều gì c trong cái quá trình mà mình leo núi chẳng hạn. Những cái, a, thực vật, những cái loài động vật.
Ừm. Ừm. Ồ, cũng cũng khá khá là hay. Ừm, ừm.
Hoặc đơn giản là mình có kinh nghiệm để mình, ờ, ờ, trong những cái tour tiếp theo thôi. Đó.
Ừm, ừm, ô kê, kiểu như là, còn mình mà đi biển á, thì thật ra là mình cũng chỉ quan tâm nhiều đến thời tiết nè, rồi, ờ, giống như, kiểu là, mình sẽ quan tâm là ở đó, ở vùng biển mới đó nó sẽ có những cái món hải sản gì ngon và, ờ, mình mình có thể giống như, kiểu là, có những nơi nào để mình có thể đánh bắt được hay là hay không? Đó.
Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Thật ra thì đúng rồi, đúng rồi. Hải sản hải sản cũng là một cái điều rất là thú vị nếu mà mình có, ờ, đi tắm biển, hoặc là nếu mà nếu mình đi biển mình sẽ phải tìm hiểu cái, ơ, cái cách mà tắm làm sao để cho nó an toàn. Bởi vì không phải ai cũng biết bơi, đúng không? Mình sẽ phải trang bị cho
Đúng rồi. Ồ. Đúng rồi, nhưng mà Ừm, nhưng mà mình cũng có chia sẻ là đại khái là mình chỉ nằm dài trên bãi biển thôi chứ thực ra là mình cũng chỉ đi xuống mình té nước một tí xíu thôi á, ừ, cho nên là kiểu, ơ, cũng khá là an toàn khi mà mình đi biển. Cũng ờ, nãy giờ thì mình cũng chia sẻ khá là nhiều những cái kinh nghiệm với nhau ha, về đi biển và đi núi nè, ừm, mình cảm ơn ơn bạn nhiều nha.
Ừm, ừm. Ờm, đúng rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Mình thấy là cái, a, cuộc trò chuyện này rất là ý nghĩa. Mình cũng, a, cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là bạn sẽ có những cái chuyến đi tuyệt vời trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn bạn.
Ừm.